Ừm, ừm, ừm, đúng rồi, ý là AI nó cũng rất là nó rất là hỗ trợ rất là nhiều chứ, từ âm nhạc nè, cách viết lời hoặc là mình đưa vào mình tạo nhạc của Disney chẳng hạn, thì mình có thể vừa sử dụng những cái câu lệnh v là mình có thể là quy định nó nhạc cụ nó của nó là gì, cái nhịp bao nhiêu, bao nhiêu beat trên giây hoặc là ai sẽ là người hát, giọng phải như thế nào chẳng hạn, hoặc là chia những cái câu, a, điệp khúc hoặc là những cái lời đầu, hoặc là cái câu cuối outro chẳng hạn thì nó cũng rất là hay, ừm. Ừm.
Ừm. Ồ. Ồ, vậy thì là cái phim hoạt hình của bạn mà cái nhân vật Ti á là, kiểu như, bạn cũng tạo giọng nói cho nó luôn, đúng hông?
Ừm.